Ma questo, non gli potete spegnere ChatGPT? <chuckles>
E quindi è f No dovremmo spegnere lui e chiuderlo in un i in una stanza, <chuckles> gettare via la chia sto scherzando chiaramen
<chuckles> No, perché secondo me se ehm, ch cioè, alla fine ChatGPT è n è nato pochi mesi fa il cioè, questo che faceva prima, mamma mia! Non posso ne <chuckles> non oso immaginare che faceva.
Nient
<chuckles>
no, no, non ho niente. No, no, no, s non ho nulla, credo nulla. Non penso ci fosse no.
Sì, v non Mh, mh, non parlava perché non ave <chuckles> tu ma tu lavori da tanto tempo questa perso cioè, lo conosci pure prima dell'epoca di ChatGPT?
Oh, guarda da 1 annetto, da 1 annetto. Ehm, perch
Ah! Quindi non non hai il la controprova, mh.
No, no, no, lui è, mhmm si è come dire insi "insinuato" tra virgolette dal nostro gruppo di lavoro lo scorso anno, quindi non avevo idea di chi fosse.
Oka e c'è speranza che ne esca? <chuckles>
Ma io spero di sì.
Ah! Okay, quindi c'è una speranza. N non è che è uno di quelli col contratto a tempo
Solo che, chiaramente Ma, no no, nel senso se deve andare a trovare un altro lavoro.
Eh, ma non è che c'ha il contatto a tempo indeterminato?
No, quando mai, c'ha una borsa di studio. Ora per fortuna le hanno tassate, quindi probabilmente se ne andrà, sicuramente, e poi figurati se pa paga 1 euro di tasse. Ni possiamo sperare.
Ah! E allora a post Per fortun <chuckles> Sì, appunto, appunto. No, no, per quello chiedevo, perché se questo qua per, ehm, grazia di Dio ha l il contatto a tempo indeterminato, quello devi en te ne andrai tu, fai prima a andartene tu, ecco, quello per quello pensavo. <chuckles>
Do no io ormai sono diventata vedi, nel nel negoziare i compromessi sono diventata una che sa benissimo quello che vuole, cosa lo come lo vuole e, ehm, che non diciamo recede m manco per un uhm, manco di 1 millimetro no, no, no, no, no, no.
Oh!